Ya, zaten o tarafta şey değil, eee, ü "İstediğinizi yapın." ııı, problemi varsa, verildiyse problem yok. Eee, o icazeti aldıysak zaten, eee, sonra gider eğlenirim. Zaten daha doğru, kimsenin olmadığı bir yerde arkadaşlarımla eğlenmek güzel olur. Ama tabii ki de i törende, ı eee, direkt o düğün, ııı, merasiminde biraz da şarkı olması iyi olur yani, hani, o tarafta. Ya, belki bilmiyorum, belki, hani, yabancı yahut yeni şarkıları çalmayın, eee, gibi bir yerden olabilir mesela yani, anlamadım ama, eee, hani, geleneksel danslar yapılır ya, o kadar da, ımm, sanmıyorum, yani. Eee, hani, şey olması lazım, muhafazakâr değil de öyle, ne bileyim, belki tarikat falan yani o tarz böyle çok, bayağı, böyle, hani, uçlarda yaşaman lazım genel olarak. Imm, çünkü bi hani, e d 2 tarafın hem seküler tarafında da, uuu, bulundum hem muhafazakâr tarafta da bulundum. Eee, halay, halay ya. Her yerde halay yani, hani Kimse bir şey
Anladım, çok güzel. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle evet. Evet. Tabii ki. Aynen öyle. O ruh aslında, o duygular her yerde aynı bir şekilde.
Tabii, tabii, tabii.
Peki yine bu kültürden gidelim, böyle, eee, farklı şehirden şehre, ülkeden ülkeye yine bu, eee, müzikler, düğünler, insanların tavırları değişiyor. Sen, eee, hiç böyle başka bir ü ülkenin ya da başka 2 farklı ırkın bir düğününde bulundun mu?
Öyle bir tarafı vardı. Hı hı. Doğru. 2 farklı ırkın düğününde bulundum mu? Bir hatırlamaya çalışayım. Eee
Hani, bir Alman, Türk ya da b onun gibi bir düğünden bahsediyorum.
Bi ana anladım da yok b herhâlde bulunmadım ya. Eee, öyle bir yerde bulunmadım.
Hımm, peki, diyelim ki senin kız arkadaşın, ııı, yabancı oldu. O düğünü nasıl organize edersin? Mesela şarkıları <chuckles> şarkıları nasıl yapardın?
Umarım olur. Umarım. Öncelikle tabii ki illaki bu biraz halay çekeriz. Eee, işte, a eee, a amcaoğullarını biraz, böyle, köşe, eee, şey yapabiliriz. Eee, çok, eee, s sarhoş gelmesinler ve domine etmesinler diye şey vardı ya, neydi o, neydi, Mustafa mıydı? Böyle davulu ayağıyla böyle davula vuran bir vardı ya, Mustafa Keser tarzı a hareketler yapmasın diye. Emm, öyle. Mi ya, hani, benim benim kültürümden hem o onun kültüründen, eee, şarkılar çalarız. Hem geleneksel şarkılar olur. Eee, folklorik dediğimiz. Benim onun tarafında zaten büyük ihtimalle, hani, ortak dilimiz İngilizce olacağı için zaten, hani, g belli başlı böyle pop şarkılar zaten çalınır herkesin bildiği. Eee, oradan devam ederiz yani diye düşünüyorum.
İllaki, evet. <chuckles> Evet. <chuckles> A! Anladım. <chuckles> Çok güzel. Çok güzel. Evet. Anladım. Peki bu düğünlere sanatçı çağırılmasından falan, eee, nasıl düşünüyorsun? B eee, mesela bazı kişiler bu düğünlere sanatçı çağırmasının o düğünün, ııı, ana odaklarının damat ve gelinden alınıp da bir anda sanatçıya verilmesine neden olduğunu düşünüyor. Sence bu durum böyle mi?
Evet ya. Hı.